Mhm. Alam mo, ah, ano naman, ah, nag-file naman ako ng ano, um, nag-file ako ng leave nung nakaraan. Ah, month of November kasi, ah, nag-ano ako, eh, nagpasa-pasa rin naman ako ng resume. Ah, through email then, ah, mayro'n naman tumawag sa akin, ah, in-interview naman ako so, parang ang sabi sa akin di this January. So, siguro antayin ko na lang din na para at least kahit paano oo, ah, kumbaga, eh, nag-ano naman talaga ako, nag-try din naman ako na ma mag baka sakali para do'n sa full-time job na sana ay hopefully na matanggap ako, gano'n.
Mm. Okey. Hmm, ayun naman pala, oo. Mm. Ayun. So, ayun ano, ah, mabuti na ano, ayusin mo din yung ano, relasyon mo sa asawa mo. So, ah, updated naman siya na mayro'n ka namang inaasahan siguro na ba potensyal na trabaho sa Enero?
Mm, kumbaga, eh, ah, na-interview naman ako pero sabi tatawagan na lang daw. Ah, tapos yung isa, ah, tumawag sa akin parang na-disqualified ako doon sa in-applyan ko kasi ah, kaya doon sa mga resume ko, eh, tinanggal ko yung ibang skill ko kaya para kahit naman paano, eh, matanggap <chuckles> naman ako kasi ah, una kasi, ah, sa production, ah, ano ako, production coordinator hanggang naging assistant production manager. Ah, up ah, ngayong present, eh, ah, production manager ako. So so binawasan ko 'yong skilled ko para at least kahit paano, eh, 'di naman ako naghangad ng, ah, alam mo 'yon, 'yong malaking kita agad 'no. So, ang sa akin lang naman, eh, magkaroon ako ng full-time at ma-regular ulit ako at the same time is, ah, maayos na 'yong company'ng, ah, papasukan ko. So, iyon naman talaga yung lagi kong pinapanalangin.
Mm. Okey. Hmm, okey. Okey, okey.